Te cuento que últimamente, he tratado de tener, pues, rutinas efectivas, pero me cuesta, a veces, en la parte de ser más disciplinado. Entonces, me acerco a ti para para ver si me pudieras dar como algún consejo, alguna sugerencia para tratar de tener estas rutinas efectivas y, de cierta forma, pues, ser el una mm, algo más disciplinado. Principalmente, creo que en la parte, pues, del ejercicio y de la parte de, tal vez, comer adecuadamente.
Ujú. Ujú. Okey, pues, que bueno que te estás preocupando por esto que es tan importante, en la vida de todas las personas, y es, pues, preocuparte por tu organismo, por no ser sedentario, por tu alimentación, te felicito mucho, pero cuéntame, ¿qué ejercicio es el que te gusta hacer? Y también platícame, ¿cuál es el objetivo principal que quieres lograr con esta disciplina?
Pues mira, creo que, principalmente, el el objetivo que tengo en mente, es bas meramente la salud, realmente, no es como que me importe tanto como la apariencia estética o que, a lo mejor, eh, tenga músculos o demás, realmente, es por salud porque de cierta forma, como que me estuve descuidando bastantes años, entonces creo que ya es momento de, tal vez, cambiar como estos hábitos malos y empezar a a con algo algo más bueno, ¿no? Y en cuestión de ejercicio, realmente lo que tengo como en mente y lo que he estado como realizando últimamente, es ejercicios como de gimnasio, realmente no voy a un gimnasio pero hago ejercicio en casa, con algunas mancuernas, algunos pesos, algunos aparatos y demás. Entonces, pues, tengo como esta oportunidad de hacer como esos ejercicios en casa, pero también tengo como, tal vez, un poco de de motivación, porque mi hermana me ha estado como invitando a a estar yendo a clases de natación, entonces, todavía estoy como en duda si realmente ir, me dijo que lo pensara de aquí a inicios de año, entonces, todavía tengo como unos días para pensar realmente si quiero o no, pero pues, l como que va ganando un sí a un no, entonces, también podría como ingresar como en esta parte, tal vez, la la parte de la natación.
Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Okey. Ujú. Ujú. Sí. Sí. Ujú. Ujú. Oye, pues fíjate qué interesante que, es pues, la verdad, hace hagas tus ejercicios de fuerza física desde casa con mancuernas, porque, generalmente, pues, por tu voz, se se oye que eres eres muy joven y les agrada mucho, pues, la idea de inscribirse en un gym, pues, tal vez para ver a más a más jóvenes des de tu edad o para, no sé, em, eh, ver qué es lo que te van a recomendar ahí o cuál es la lo que es nuevo ahí, em, no sé, eh, toda esta parte social también. Y me me me parece interesante que lo quieras intentar desde casa, aunque también, pues, tienes el reto de que estando tú solo en casa, pues, con cualquier disculpa puedes dejar de hacerlo, ¿no? O sea, como si te da flojerita porque no dormiste bien en la noche o porque de repente te ocupas en otra actividad, o sea, lo lo vas dejando y esa es la, digamos, la parte que no es tan positiva de de hacer ejercicio en casa. Y la parte que comentas de la natación, pues, la natación es un deporte completísimo que no te va a lastimar, que te va a ayudar en tu actividad cardio. Aparte, pues, todo lo que es flexibilidad, estiramiento, ahí está todo. Entonces, es muy interesante que te lo estés planteando y ojalá y sí lo hagas. Ahora cuéntame, por ejemplo, ¿durante el día cómo cómo te repartes y en qué momento, eh, puedes hacer ejercicio?
Mm. Claro. <chuckles> Exacto. Pues mira, eh, realmente mi rutina es un poco más, ef sencilla, realmente me despierto, desayuno, empiezo como mis labores de del trabajo, afortunadamente trabajo también desde casa, entonces me permite tener estos horarios flexibles, y por ahí de las 2 de la tarde es cuando tengo como, eh, este tiempo destinado a hacer ejercicio y las 4 pue regreso como a retomar estas actividades y ya tipo 7, 7 y media de la de la noche, ya estoy como libre de de cualquier como situación laboral y ya meramente ya lo de el restante del día, pues lo puedo tener como, a lo mejor para un hobby, a lo mejor para, pues tal vez, el salir a caminar con mis con mi hacer con mi hermana y con mi mamá, a lo mejor pues salir con amigos, em, como que lo puedo diversificar en muchas, eh, situaciones, o muchas cosas que podías hacer en ese tiempo, pero principalmente creo que es en la parte laboral que, pues, digamos, de 2 a 3, de 2 a 4 es como el horario en el que puedo como, pues, tal vez hacer este este ejercicio, esta actividad física.
Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Okey. Y tienes, entonces, me dices ya rutinas preestablecidas que te has, em, encargado tú mismo de hacerlas, ¿o tienes a a alguien que te aconseja qué rutinas seguir? También, eh, sabes bien, por ejemplo, ¿qué postura para no lastimarte es la correcta, qué peso, te ha te has informado de todo esto?
Mm, pues, sí, mira, como tal, eh, no tengo alguien que me diga específicamente qué tengo que hacer durante el día. He buscado como alternativas tanto en video como en alguna plataforma, alguna aplicación, y eso es como lo co el cómo lo he llevado, prácticamente todo este año.
Ujú. Ujú. Sí.
Y en cuestión de, pues, de toda la información que conlleva, tal vez, el hacer ejercicio, no al 100% pero sí tengo como una noción, digamos, general básica de de qué ejercicios tienen que hacerse de esa manera, a lo mejor, eh, cómo mejorar la técnica, a lo mejor el el qué cosas no podría estar como cargando, porque justo, tuve como una un pequeño problema en en mi rodilla, en la cual, pues, empezaron a hacerme como análisis y demás, y resultó que yo tengo como un problema en la cadera. Entonces, no puedo estar como realizando ciertos ejercicios, a menos de que, como que neutralice esta descompensación, eh, en la cadera. Entonces, justo, eh, por esta parte también como que empecé a investigar un poquito más, empecé como a darme cuenta de de qué cosas estaba, tal vez, haciendo mal y, pues, de cierta manera, me me han, este, ayudado, vaya, ¿no? Y, pues, sí, tengo como que ese conocimiento básico, sencillo, pero que, tal vez, se adapta como a mi postura, a mi forma y demás.
Ujú. Ujú. Ujú. Mm. Ujú. Ujú. Ujú. Pues, fíjate que, esto que dices de la cadera, sí es importante que siempre lo tengas en cuenta para los ejercicios que decidas hacer. Aquí, nuevamente, te vu te vuelvo a sugerir que, pues, que s que voltees a ver a la natación, porque igual, pues, también la natación te va a ayudar mucho para para todo lo que son los músculos, para tener como fortalecida el área de la cadera. Y, bueno, pues, por lo que me dices, entonces, realmente tienes como ya todo muy armado y solamente lo que necesitas es la disciplina para no soltarlo, ¿no? ¿O o o el estar como ya calendarizado para para hacerlo, o o hay algo más que quieres t tomar?
No. No, realmente es como para agregarlo, digamos, como a esta a esta rutina y que, pues, de cierta forma, me comprometa, tal vez, a al estar como en en esta parte.
Pues, fíjate que, yo creo que tienes m muy claro lo que lo que te hace bien y lo que necesitas hacer, y, pues, nada más me restaría como recomendarte que, pues, no no te lances, a la mejor, eh, con cosas, eh, muy extensas o con ejercicios, pues, que no estés muy seguro de de cómo abordarlos para que no te vayas a lastimar, que, pues, o obviamente, sí tengas un calendario, ya me dices que de 2:00 a 4:00, bueno, pues, continúalo, y cuando creas que es necesario s este, bajarle al ritmo porque n algo te dolió, no te sentiste bien, pues, simple y sencillamente hazlo. Ahora, también yo te quisiera recomendar que aparte de los ejercicios de fuerza, una vez que los tengas ya como bien instaurados, eh, cuál es tu disciplina y qué horario y qué, eh cómo los vas a alternar, eh, pienses también en tu flexibilidad, en el estiramiento, porque, como me comentas que trabajas mucho tiempo desde casa, pues el eh, la postura de estar sentado, eh, implica, a veces, un peso innecesario, pues, sobre lo que son los músculos de la espalda, de los hombros, del cuello. Entonces, hay que estirarlos también, ¿no?, hay que hay que aprender ciertas, eh, formas de estiramiento que, realmente también son sumamente sencillas, incluso, hay ejercicios de yoga que puedes buscar en en el Internet, en YouTube, y estirarte, estirarte, estirarte, este, te va te vas a hacer mucho bien estirando tus músculos, si pasas mucha parte del día sentado porque, a veces, el estar sentado causa también mucha tensión, y si aparte haces ejercicios de fuerza, pues, te puedes llegar a sentir, un poquito, luego, adolorido de, como te digo, de hombros, de espalda, de cuello. Entonces, pues, que yo creo que nada más esa sería mi sugerencia, que te que te amplíes un poquito a a también hacer ejercicios de estiramiento y, pues, eh, la natación, voltéala a ver, la verdad se me hace un superejercicio, completísimo en todo y, pues, el el los beneficios son casi que instantáneos, incluso, las endorfinas, v este, brotan, pero que si luego, luego, la melatonina para que puedas dormir bien en la noche y todo el descanso tenga, pues, mayor provecho. Entonces, pues, creo que no me resta más que desearte que, de verdad, lo lo sigas, que que no cedas, y que si por alguna razón, no tienes una mala rachita de que no haces las cosas, aún así no te juzgues y y vuelve d con pequeños pasos a a retomar tu ejercicio.
Ajá. Ajá. Okey. Ajá. Claro. <chuckles> Ajá. Okey. Entiendo. Oye, de verdad que muchísimas gracias por estos esos co estos, pues, vaya, esta motivación y, de cierta forma, estas recomendaciones que me has dado, porque, de verdad que, mm, creo que sí es una una falta, tal vez, de motivación la parte de, pues, no saber si si ir o no ir, pero creo que me con esta con estas motivaciones extra que me diste, me está llevando como a una vaya, como a una una solución bastante buena y creo que sí es como momento de, tal vez, tomar esta decisión de de entrar a la natación y más por lo que mencionas, de que, cierta forma, pues, es un ejercicio complementario, es un ejercicio muy bueno, que trabajas todo el cuerpo y que, pues, tiene muchos beneficios, mm, prácticos y en en el momento, básicamente. Entonces, creo que sí me me has como convencido un poco más de de ir como a tomar estas clases de natación. Y, pues, la verdad es que no no no de verdad que, tengo muchas, eh eh, ganas ya de de empezar como con esta rutina nueva y, de verdad, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y por darme, pues, estos consejos, estas sugerencias para tratar de minimizar, tal vez, los riesgos que pueda llegar como a tener, tanto en el ejercicio como en en el cargar y, a lo mejor, con la situación con mi cadera y demás, pero de verdad, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de escucharme y de darme estos consejos.
Por nada, y, pues, te deseo mucha suerte, y que lo implementes, y que sea ya para ti un hábito de por vida. Y, pues, aquí estamos, cualquier cosa, para escucharte. Hasta pronto.